Mà cho dù có phạt nặng đi chăng nữa thì cũng là do tốt cho cả tất cả chung mọi người thôi, chứ hổng là cố tình dìm một ai đó xuống, đúng hông bạn? Đó.
Ờ! Đúng rồi, thế bây giờ cứ bắt mấy con nhỏ như thế thì, ờ, nó cũng đâu có có làm cuộc sống người ta tốt lên quá đâu ấy, thì cũng nên là thôi, bỏ nó đi. Xong rồi, à, xả rác thì ôi, cái này cũng đâu có khó đâu nhỉ?
Ừm. <laughs> Vậy thì, à, để mà bảo vệ biển thì cũng có một cái số hành động rất là đơn giản, kiểu như là, giảm dùng những cái vật ni-lông hoặc là đồ nhựa lại, thì bạn đã áp dụng những cách này chưa?
<laughs> Ừm. Ờ, mình hiện tại thì ở trên đất liền, hay là đi biển, hay như thế nào, thì mình cũng hạn chế dùng đồ nhựa, và, ờ, nhất là nếu mà dùng đồ nhựa nhá, thì mình hay dùng nhựa tái chế. Đấy, ừm, và ngoài ra là
Ừm. Ơ, hay nha! Thế thì theo bạn là cái nhựa tái chế nó có tiện bằng, hay là nó nó bền bằng cái nhựa bình thường hông?
Đương nhiên là bền hơn rồi, nó không gây ô nhiễm môi trường quá nhá. Ờ, mà, ờ, rác thải nhựa là nó hay có vi nhựa, đấy, mà ờ, ung thư nha! Mà đã thế rồi còn khó phân hủy các thứ, các thứ, nói chung là nhiều tác hại lắm cơ, ấy. Cho nên là cũng nên biết tiết chế, và dùng dùng như thế nào cho nó hợp lý, không vứt rác bừa bãi.
Ờ. Tốt. Đúng, ung thư đó. Ừm. À. Thì Ừm. Vậy thì bạn có những cái cách nào đơn giản mà bạn làm hằng ngày được hông? Bạn kể cho mình nghe đi.
Ví dụ như là, ừm, mình về quê mà mình đi biển với, ơ, ờ, người thân, gia đình chẳng hạn, thì mình ờ, mà những người ở quê mà, thì hay đi biển cũng có mang theo những cái món ăn vặt, hay là, ờ, đi ăn những cái món, ơ, ở trên biển các thứ ấy, thì ừm, đấy, đúng rồi, h truyền thống, ờ. Ừm, đúng, đúng <laughs> ý là cũng phải 50/ 50. Đấy, cho nên, ờ, mình sẽ đựng vào, à, chỗ là hộp, ừm, mà h ừm, cái đấy thì nó tự hơn này, mà
Đâu thể thiếu được. Tại ra biển mắc lắm, <laughs> nên phải đem theo chứ, ra biển mua tiền đâu chịu nổi. <laughs> Ừm. À, nó rất là tiện luôn ha? Vậy thì, à, bạn có hay tham gia đó là những cái cách mà bạn đã giúp bảo vệ môi trường rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mà nói về vấn đề mà tham gia những chiến dịch dọn rác ở bãi biển đồ này kia á, thì quê bạn có hay tổ chức hông? Bạn có hay tham gia hông?
<laughs>

Mình
<laughs>
Nhưng mà theo cái đấy cũ rất là có chức năng thành giúp à, mà mình à, nói chung quê cũng có biển đi, là mình cũng ủng hộ là nếu dịch hoặc là có tình nguyện viên, một cái đoàn nào đó mà người ta xung phong lên người ta ờ, hiện tại ở ở quê mình là chưa có nhá. Đấy, ờ, cho nên là mình rất mong muốn là quê mình, à, lập một cái nhóm để mà bảo vệ biển này, và thu dọn rác ở biển, thì nó lại càng tốt, quá hay luôn.
Ừ. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ. Những hình nhất rất là ý nghĩa luôn, đúng hông? Tham gia mấy cái đó mình còn được mình còn được mình thể dục thể thao nữa, góp sức khỏe cho mình nữa.
Ờ, rất ý nghĩa. Ừm, đấy, chuẩn luôn, mà, ờ, nhiều khi
Đó, mà có một số vấn đề như bây giờ rạn san hô của Việt Nam bây giờ đang bị thu hẹp rất là nhiều, mà, gọi là, tới đời con cháu nó hông còn thấy được rạn san hô nữa thì rất là buồn đó. Bạn có nghĩ là cái con bây giờ phải nên có những cái khu bảo tồn những cái rạn san hô nó tốt hơn để cho nó có duy trì được tốt hơn hông?
Ừm. <laughs> Ờ. Ờ, như mình nói đấy là chính quyền nên là dấn tay vào nhiều hơn.
Ừm, chính xác.
Ờ, đấy, chứ còn cứ để cho người dân mình, ờ, tự sinh, tự diệt như thế này thì thôi, biển không còn không duy trì được lâu đâu, mình nghĩ là như thế.
Ừ. Đúng rồi, mà rạn san hôm m nó mà mất á là mấy cái con cá sống ở trong rạn rồi mất nhà luôn, mất nhà thì đâu còn chỗ trú nữa, là tụi nó đi hết luôn. Thế là sau này có những cái con cá hổng có còn vùng biển Việt Nam nữa, chỉ tìm được ở thế giới thôi, buồn lắm, đó. Mình rất vui được nói chuyện bạn nha, những cái cách của bạn cũng rất là hay nữa.
Ờ. Đúng rồi. Ờ. <laughs> Chuẩn. <laughs> Ừm. Ừm, cảm ơn bạn vì đã lắng nghe về cái, a, à, làm gì để bảo vệ vệ biển nhá. Tạm biệt bạn.
Tạm biệt bạn.